هو حس يعني حسِّستني ب بإن أنا بس يعني يمكن ما عنديش خبرة الكافية في الحياة آآ وكنت لازم أتعلّم وابتدي، كنت بالعكس أدوّر على الناس دي وتاريخ الناس دي، يعني النت دلوقتي مش مخلّي حاجة يعني، لو حد عايز يفتح ويدوّر على الشخص ده تاريخُه وأصلُه والناس اللي دَخَلت معاه قبل كده، كنت ممكن أعملها، بس أنا إيه اللي حصل؟ أنا عَميت نفْسي، أنا قعدت أقارن نفْسي ما بين الناس دي وخلاص، أنا عايز أوصل، اشتغلت وفضلت جريت
آه. آه، مسيطر عليك أكتر، يعني تقدر تقول اللي كان مسيطر عليك أكتر إن أنت عايز توصل بس للثراء، و والفلوس اللي أنت شايف إن ناس كتير بتلعب في الفلوس لِعْب يعني أو زَي ما هُم بيقولوا، فأنت مش شايف ولا عرفت تشوف إن الناس دي نصّابة، وإن فيه ناس مِعلَّقة عليهم برضه، وناس بتتكلم عنهم وعن النصب اللي هُم بيعملوه، ما شُفتش كُلّ ده، أنت كنت كُلّ اللي شايفُه إن أنت بتقارن نفْسك بغيرك، أنا عايز أوصل للثراء اللي هُم واصلين له فمش شايف غيرُه.
بالضبط. وغير
تفتكر تفتكر المقارنة دي ممكن زي ما أنت عملت كده، تدفع الإنسان لطريق مجهول قد لا يعرِف إن هو هيطلَع منه إمتى؟ يعني واخداه كده و وهو معمي مش شايف قُدّامه، مش عارف أي حاجة، ما بيه إلّا إن هو بيقارن وبس.
آه.